Ano, nung time nga kasi yun, parang ano, hindi sila ganun ka active. Parang lagi silang absent, lagi silang wala, kapag i-chachat mo ang dalang nila mag-seen, mag-reply. So, ang hirap, oo, tapos alam mo yun, kapag dating sa mm, pagdating naman sa ayon defense na, nangangapa pa sila kung ano yung sasagutin nila. So, hindi nila ginagamay yung paper namin. Kaya parang alam mo yun oo. So, parang nafu-frustrate kaming ibang magkakagrupo. Kasi ano, parang madadamay kami, mapapagalitan kami na baka mamaya dun pa kami mabagsak. So ayun, parang ano dun kami nahihirapan, tapos parang nagdedis nagtanong kami sa teacher namin kung pwede bang mag-alis ng member, ganyan. Tapos, sabi ng teacher namin bawal. Kasi nga parang ano oo, oo.
Oo. Naku. Hassle nga yan. Oo. Naku. Totoo. Tama, tama. Oo. Grabe naman yun, ba bawal mag-alis ng member? Kasi sa'min pupuwede, da dati nag
Sa'min pinag pinagbawalan kami. Tas parang sabi namin, "Parang ang unfair naman. Kasi parang mas natututong maging magpabuhat yung mga kaklase namin." Ganyan. So, parang etong leader namin, parang naghigpit siya ganyan na kapag ano, kapag hindi pa rin sila tumutulong is ayun nga parang magsusum mag-aano naman sila dun mismo sa head ng mga teacher, ganyan. Parang ganon yung panakot. Oo. Ep ano naman so mm. Kayo ba, ano?
Oo, unfair yun. Oo. Grabe naman. Kasi kami nun gek ganyan din kasi kami nun, eh. Ganyan din kami nun meron kaming parang mga pepetiks-petiks na ka kagrupo. So pero ginawa namin talagang pinilit naming palitan kasi na naapektuhan kami, eh. Kasi 'kumbaga, 5 kayo, tapos 3 lang yung gumagawa, yung 2 tatamad-tamad, ang hirap kagrupo yung mga ganun.
Mm. Oo. 'Di mawawala. Mm. Ah. Coop

Oh, sige, sige, sige.
Nag Nagkaroon kasi ako nitong ano, sobrang laking hamon sa'kin. Na, ano nalampasan ko naman, eto kasi ano, ah, pinapili kasi ako sa'n ako mag-aaral between, sa ibang bansa o dito sa Pilipinas. Eh, ano, siyempre ang may mga pangarap tayo simula nung bata na ano parang gusto natin i-ano, i-achieve ganyan. Eh oo, eh ako kasi 'di ba, ang pangarap ko nung bata is mag ano, med mag nursing ganyan. Eh, ang kaso, oo, eh, ang kaso nga lang, parang sabi ng mga kaibigan ko na yung quality daw ng nursing dito is maganda naman ang problema lang is parang ang daming mga subject daw na hindi naman kailangan para dun sa nursing. Oo, at 'tsaka ano daw, ang mahal daw ng tuition, minsan daw pangit daw yung quality daw ng education dahil nga rin sa mga, ano, mga teacher daw, ganyan. Tapos ayun. So parang.
Oo. Oo. Oo. Tama. I-pursue, oo. Oh wow, okey. Oo. Talaga ba? Oo. Oo. Oo, oo. Diya sa saan yan, diyan sa Pilipinas?
Mhm, mhm, oo. Tapos, ayun, parang sabi ko "ah, sige gets." Eh, sa ibang bansa may magandang opportunity 'dun. Kaso nga lang engineering siya. Eh, doon mag-wo-working student ako 'dun, tapos, eh, alam mo 'yun, kahit habang nag-aaral ka chill lang 'tas kumikita ka pa. So, maganda yung opportunity. So, ayun na torn ako between dun. Tapos, ayun mas pinili ko nalang na maging praktikal, kaya ayun parang, pinili ko nalang na mag-aral dito sa ibang bansa.
Okay. Oo. Oo. Tama, tama. Oo. Nursing, sa nursing nang inano mo.
Ano, hindi, nag engineering ako, parang mas pinili ko, oo, naging praktikal ako. So, parang alam mo 'yun, parang sa'kin is masakit siya at some point, kasi, siyempre 'di ba, ano simula nung bata ka hanggang sa nag senior high school ako parang ang lagi kong ni-lu-look forward is mag nu-nursing ako. Siyempre, oo, parang ano mo siya, totga mo, yung course na 'yun. Pero, dahil nga alam mo 'yun hindi naman kasi ako gano'n kapalad pagdating sa financial, so, parang pinili ko na maging praktikal at some point.
Ah, engineering. Oo. Oo. Oo, oo. Oo. I see. Alam mo, tawag dito ah, i-share ko lang, kasi, sinabi mo kasi yung "pag ne-nursing" eh. Actually yung dalawa ko kasing kamag-anak.
Ikaw, mhm, eh, mhm. Mhm. Ah, oh, oo, oo. Mhm, mhm.
Diyan sila nag nursing. So, um, oo, totoo mahal talaga yung tuition fee nila 'no. Pero, ah, na.
Mhm. Oo.
Si sinuwerte naman sila kasi. Nakapasok sila sa scholarship program.